Ja, ja, manchmal arbeite ich tatsächlich dann auch mit Karten, also, mit mit so so was ähnliches wie Tarotkarten, dass man einfach 'ne Karte zieht für angenommen, wir haben jetzt immer noch die Liste Pro und Kontra und ich lege 1 Karte für Pro, 1 für Kontra. Ich gucke mir die Bilder an, was die mir sagen und lese mir auch gar nicht erst meistens gibt's ja dann zu diesen Karten auch 'ne Beschreibung und und die Bedeutung aber gucke mir an, äh, für was das grad so steht und ob das wirklich für mich gefühlt was damit zu tun hat.
Mhm. Spannend. Ja. Ja. Ah. Mhm. Ja, und dann mhm.
Auf die Weise komme ich eher so an meine unterbewussten Emotionen ran.
Auch sehr spannend. Wahrscheinlich merkst du dann ja auch, äh, bezüglich der Karte, wie es dir dann so im Zusammenhang mit dem dann auch noch mal geht, wie du dich dann fühlst, oder?
Genau das, ne, ob's eher für mich sich anfühlt, vielleicht auch wie 'ne Bestätigung, dass ich so denke: „Ah ja, gucke mal, die Karte sagt doch auch genau, da soll's hingehen.“ Und und das fühlt sich dann dreimal gut an. Oder du denkst so: „Äh, ne, ähm, ne? Das, äh, ist aber irgendwie 'n komischer Widerspruch.“, und hinterfragst es vielleicht noch mal oder wirst stärker sogar in deiner eigenen Argumentation dagegen.
Ja. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. Ja, definitiv. Äh, total interessanter Punkt auch auf jeden Fall. Und, ähm, wenn du merkst, dich beschäftigt irgendwas, wo du merkst, es gibt negative und positive Punkte, wie lange trägst du das so mit dir rum, bis du dann tatsächlich eine Liste schreibst? Dauert das lange bei dir oder versuchst du ziemlich schnell Klarheit reinzubringen? Wie ist das?
Mhm. Also, ich versuche schon immer gerne, relativ schnell Klarheit zu finden. Ich habe eh so Journaling auch, ähm, fest meistens in meinem Tagesablauf, dass ich morgens erst mal was schreibe. Von daher, das fällt mir dann leicht, dass ich das dann auch da mit aufnehme. Und wenn ich dann irgendwo so 'ne Tendenz vielleicht schon spüre, dann versuche ich auch, mit sehr guten Freunden zum Beispiel drüber zu reden, um dann noch mal zu gucken, wie ist 'n das Feedback dazu? Was bekomme ich von außen da noch mal zu meinen Ideen vielleicht auch gespiegelt?
Mhm. Oh schön. Mhm. Auch gut. Ja, klar, wenn man das mit den engen Freunden bespricht, die sehen vielleicht noch mal Sachen, die man selber nicht sieht. Wenn man in einer Situation halt so intensiv drin steckt, kann man das oft ja auch nicht so gut objektiv betrachten. Das fällt ja manchmal ist ja einfach dann schwierig, wenn man so mit involviert ist, genau. Und das Journaling ist ja auch sehr interessant, dass du das machst. Hilft dir das generell auch? Also, machst du das wirklich jeden Tag?
Mhm. Genau.